Okey.
Naaapektuhan ako ng gano'n.
Mm. Mm. Totoo.
Alam mo 'yon, parang, "Iniidolo ko pa naman 'to, eh, oh, ba't ba't naman gano'n?" 'Di ba?
Mm, okey. Sige, naiintindihan ko na 'yong gusto mong i-point out. Pero, totoo nga 'yan. Alam mo, sang-ayon ako do'n sa mga sinabi mo kasi siyempre, <sniffs> in terms o o hmm, nabanggit mo na moral, hindi talaga pare-pareho. Magkakaiba talaga kasi tayong tao. <sniffs> Pero 'yon na nga, hindi man tayo magkakapareho, <sniffs> may times talaga 'no, na madi-disappoint ka do'n sa taong iniidolo mo lalo na't kapag hindi umaayon 'yong gusto mong, um eh, alam mo yun, hindi ko naman sinasabing mangyari. Kung ano man 'yong iniisip mo sa kanya, minsan hindi umaayon sa mga gusto mo. <sniffs> Kaya, katulad ng nabanggit mo kanina, alam mo paborito ko 'yang Titanic. Panahon ko 'yan, eh. Panahon ko 'yan. <chuckles> 'Di ba? Yes, yes. 'Di man tayo sabay siguro na napanood 'yon, pero kasi ngayon, ako, naka-focus ako ngayon dito sa Pilipinas, 'yong mga lokal natin, lokal na artista, talaga naman, ang dami nang naglaganap ngayon. <gasps> 'Yon 'yong mga pinapanood ko ngayon kasi minsan kasi pipili ka din ng, um, ng artista o ng movie na alam mong maganda. 'Yong maganda 'yong good feed ba sa sa sa mind mo. <sniffs> Ayun, 'yong makakatulong. Pero sa tingin mo, um, ikaw, nararapat ba husgahan agad 'yong mga artista na 'yon kapag may nangyaring, <sniffs> alam mo 'yon, controversy sa pamilya nila or sa kanila man?
'Di ba? Oo. Mismo. Totoo. Tama. Mismo. Oo, 'di ba? Oo. Ako rin, eh. Oh, 'di ba? Era ko rin 'yon, eh. Hmm. Oo. Oo. 'Di ba? Oo. Mismo. Oo. Ano?